देखिए, आज का ज़माना है ना वो शायद नोटिफ़िकेशन से भरा हुआ है। मोबाइल में कोई भी ट्यून बजा चाहे किसी भी तरीके का तुरंत जाके मोबाइल लिया देखा क्या आया है ना? मैसेज में। क कौन-सा मैसेज? किसका मैसेज? मतलब कोई भी कितना महत्वपूर्ण काम हो आप छोड़ के बस नोटिफ़िकेशन देखने चले जाते हो। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके लिए आपके जीवन में नोटिफ़िकेशन का मतलब क्या है? <laughs>
हुँ। <chuckles> बिल्कुल। अ, देखिए नोटिफ़िकेशन का मतलब आज के समय में वही कि आपका फ़ोन बजा जैसे आपने बोला और आप उसको देखने पहुँच जाते हैं कि वो क्या है? क्या नहीं है? और अलग-अलग तरीके के नोटिफ़िकेशन आते रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिनकी आपको कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उनके भी कुछ न कुछ ऐसे कह सकते हैं मार्केटिंग के तौर पर अ, वो आ जाते हैं। आपके पास नोटिफ़िकेशन कि देखो हम ये बेच रहे हैं, ये ऑफर है या फिर आप इसमें इतनी छूट पा सकते हैं। कोई क्रेडिट कार्ड का नोटिफ़िकेशन आ गया बैंक से तो मेरी नज़र में मतलब नोटिफ़िकेशन यही है। और मुझे लगता है कि इनसे बच के रहना चाहिए या फिर मेरा तरीका भी ये है कि उम आप देख सकते हो कि कौन-सी ऐप आपके लिए ज़रूरी है और कौन-सी ज़रूरी नहीं है। उस हिसाब से आप उनको बंद कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो, या फ़िर चालू कर सकते हो या फ़िर अपनी प्राथमिकता बता सकते हो कि मुझे थोड़ी कम प्राथमिकता है इस अ, ऐप के नोटिफ़िकेशन की तो वो भी सेटिंग से लग जाता है। या फ़िर डू नॉट डिस्टर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी एक तरीका है इनसे बचने के लिए। तो इसी तरीके से अ, लॉक स्क्रीन भी बहुत लोग मैनेज करते हैं। होता है ना? कि आपका फ़ोन लॉक स्क्रीन में पड़ा हुआ है और कोई नोटिफ़िकेशन आया तो वो दिखाता है आप पढ़ सकते हो स्क्रीन पर। लेकिन आप अगर उसको बंद कर दोगे ना तो वो पढ़ भी नहीं सकते। तो ये रहेगा कि हाँ, बाद में देखेंगे बस दिखाया है कि कौन-सा आया है। तो ये कुछ तरीके हैं जो तरीका मैं अपनाता हूँ ख़ासकर उसको निपटने में, उसको मैनेज करने में।
हाँ। बिल्कुल। अच्छा। <laughs> सही बात है। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हुँ। सही बात है। काफ़ी अच्छा तरीका आपने बताया है कि जो आपको पसंद है पर देखिए आम तौर पे हर एक व्यक्ति अलग-अलग तरीके के होते हैं। है ना? तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो नोटिफ़िकेशन जब भी मोबाइल पे आपके आता है तो आप मतलब तुरंत देखते हैं? या फ़िर मतलब कोई काम का मैसेज शायद आया हो? कोई निजी व्यक्ति का कोई प्यार भरा मैसेज आया हो? या फ़िर किसी ऐप को लेके मतलब जैसे कहीं पे डिस्काउंट है। मतलब कहीं पे जैसे कोई बैंक वग़ेेरह का हफ़्ता चल रहा है वो बाउंस ना हो जाए? रिमाइंडर का मैसेज हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। है ना? आवश्यक जो चीज़ें होती हैं तो आप मतलब ऐसे बंदे हैं जो तुरंत ही मोबाइल देख लेंगे या थोड़ा वेट करेंगे, क्या करते हो आप?
हुँ। जी। हुँ। मैं अ, सच बताऊँ ना तो थोड़ी-सी इस मामले में आदत ख़राब है। अगर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और मुझसे कोई बातचीत कर रहा है मतलब खासकर आमने-सामने। जैसे मेरे परिवार में कोई बात कर रहा है मेरा कोई दोस्त बात कर रहा है और मैं उस वक्त थोड़ा-सा बोर महसूस कर रहा हूँ उसकी बातों से। मुझे मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो उस वक्त अगर मेरे फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं एक बहाने के तौर पर ही अपना फ़ोन उठा लेता हूँ कि चलो इसकी बातों से मैं थोड़ा सा हट जाऊँगा। मेरा ध्यान नहीं है हाँ, छुटकारा मिल गया वैसा भी सोचता हूँ। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा-सा मतलब वैसे बताऊँ कि मैं वैसे क्या करता हूँ तो नोटिफिकेशन जब भी बनता है ना मैं उस बजता है तो मैं तुरंत उसको देखता हूँ पहले तो कि किस ऐप से ये नोटिफिकेशन आया है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि व्हाट्सऐप से आया होता है तो आपको लगता है कि हाँ कुछ जरूरी हो सकता है। हो सकता है आपके किसी खास ने कुछ मैसेज भेजा हो आप उसको देखना चाहते हैं। तो मैं बस ऊपर से देख के मतलब स्क्रीन लॉक खोलता हूँ और ऊपर से स्क्रॉल करके देख लेता हूँ कि क्या लिखा हुआ है अ या तो फ़िर अगर उम्म, य ऐसे कुछ इंस्टाग्राम से अब ये है तो मैं बाद में ही देखता हूँ। बाकी कोई भी ऐप हो मैं बाद में ही देखता हूँ। लेकिन एक व्हाट्सऐप हो गया और एक ये मेरे बैंक के मैसेज हो गए वह मैं तुरंत देखता हूँ। क्योंकि बैंक में स्कैम होने के चाँसेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये 2 ऐसी चीज़ है जिनको मैं तुरंत देखता हूँ और बाकियों को मतलब मैं समय के हिसाब से कब किसको देखना है मैं सोचता हूँ फ़िर क्या करना है।
हाँ। ओह! छुटकारा मिल गया। <chuckles> <chuckles> अच्छा। बिल्कुल। सही बात है। बिल्कुल। बिल्कुल ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आप सोच-विचार करके नोटिफिकेशन को ओ देखते हैं। पर देखिए कहीं न कहीं जैसे आपका अपना ख़ुद का काम भी होगा है ना? पर्सनल आपका जीवन जो भी है। है ना? उसमें भी आप मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करते है? मतलब देखो काम के वक़्त कोई पर्सनल ऐसा इशू घर पे हुआ या कोई अर्जेंसी आ गई तो वहाँ पे आप कैसे बैलेंस करोगे? और अगर पर्सनल टाइम आप घर पे दे रहे हो किसी के भी साथ हो, है ना? बच्चे हैं पत्नी है माँ-बाप हैं। वहाँ पे कोई काम को लेके मैसेज आ गया नोटिफिकेशन आया। तो वहाँ पे आप मतलब दोनों में संतुलन कैसे बना पाते हो वो बताइए ज़रा?
हुँ, हुँ, हुँ। जी, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अ, मैं वैसे तो क्या करता हूँ ना, मैंने आपको जैसे अभी बताया ना कि मुझे अगर लगा कि मैं किसी की बातों से सच में बोर हो रहा हूँ, तब तो मैं नोटिफिकेशन का ही बहाना बनाता हूँ, और मैं कोई भी एप्लीकेशन खोलकर चलाने लग जाता हूँ, किसी को या तो फ़ोन कर देता हूँ। ख़ासकर मैं नोटिफिकेशन ही देखने लगता हूँ, अलग-अलग जो भी खुले होते हैं मेरे में, क्योंकि अभी भी अगर देखेंगे ना तो मेरे फ़ोन में कम से कम नहीं तो 50 के ऊपर नोटिफिकेशन पड़े होंगे, सारे ऐप्स के हाँ, तो मेरे पास मतलब ये एक प्लस पॉइंट रहता है, एक हथियार कह सकते हैं, जब किसी की बातों से मुझे बोर लगता है तो मैं वो नोटिफिकेशन देखने लगता हूँ। वैसे वो पड़े ही रहते हैं, मैं उनको नहीं देखता हूँ। और रही बात कि अ, कोई बहुत ज़रूरी बात कर रहा है या फिर किसी परिवार के साथ हैं, कुछ अ, पर्सनल टाइम बिता रहे हैं किसी के साथ, तो मैं अ, फ़ोन को थोड़ा दूर रखता हूँ। ये थोड़ी-सी मत मेरी आदत में है, इससे मैं ये होता है कि सामने वाला सोच पाता है कि, "हाँ, ये मेरे साथ वक़्त बिता रहा है, और मेरे साथ ही है।" और उसको भी थोड़ा-सा अपना-सा लगता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में सभी को, मैं एक सलाह के तौर पे भी बोलना चाहूँ, कि सभी को फ़ोन को थोड़ा अ, दूर ही रखना चाहिए। जैसे कहीं पर घूमने गए हैं, तो घूमने जाने के टाइम पर भी आप एक काम करें। जैसे कि मैंने विदेशियों से सीखा है, जैसे अलग-अलग देशों के मेरे दोस्त हैं, वो लोग कहते हैं कि, "फ़ोन जब भी हम घूमने जाते हैं, तो फ़ोन से फोटो ही नहीं खींचते हम।" फ़ोन वो अलग रखते हैं, सिर्फ़ कॉल करने के लिए कुछ वो कैमरा लेके चलते हैं इसीलिए, कि कैमरा है फोटो खींचने के लिए, ना कि फ़ोन है। फ़ोन सिर्फ़ संवाद के लिए है, कुछ ईमेल चेक करने के लिए, इसके लिए है। तो ये मैं करता हूँ, मेरे पास भी एक कैमरा है छोटा-सा। मैं उसको लेकर ही ट्रैवल करता। तो इस तरीके से मैं मैनेज करता हूँ। <chuckles>
हाँ। हुँ। ओ, ओ! <giggles> ऊँ। हाँ। क्या बात है! हम्म। ओह, अच्छा! हाँ। क्यों? ओह! क्या बात है! बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, मुझे काफ़ी सुन के अच्छा लगा। सच में, मुझे ये नई चीज़ सीखने को मिली कि फ़ोन, फ़ोन के लिए होता है। <chuckles> कैमरा है उससे पिक्चर खींचना ज़रूरी होता है, बहुत अच्छी बात बोली आपने ये। पर देखिए कहीं-कभार ऐसा भी होता होगा ना कि आप जैसे किसी पॉलिसी को लेके आपके घर में, कोई बार मोबाइल में इश्यू आ गया, है ना। उस पे टाइम पे पैसा भरना पड़ता है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा भी देखो, मोबाइल पे बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसे आप, अनदेखा नहीं कर सकते, है ना? जैसे अगर आपको किसी चीज़ों की ज़रूरत है, और वो आपके सामने नोटिफिकेशन के तौर पे आ गई शायद, ऑनलाइन बहुत सारे ऐप हैं ना जहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते। तो क्या आप तुरंत से उस मैसेज को देख लेते हो? हाँ, ये तो मेरी अभी मुझे लेने लेना था या किसी और की ज़रूरत थी, तो आप वहाँ पे तुरंत क्या करते हो, कि हाँ, चलो नोटिफिकेशन ऑन किया, फटाफट से ऑर्डर कर दिया, क्या करोगे आप, वहाँ पे?
<chuckles> हाँ। ठीक। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। अ, मैं सच बताऊँ तो मैं जब मैं थोड़ा पास जैसे मेरा खाली समय है बहुत ज़्यादा और मैं बैठा हुआ हूँ और उस वक़्त मेरे पास जैसे अमेज़न हो गया फ्लिपकार्ट हो गया या फ़िर ऐसे जो भी वेबसाइट होते हैं ना अजियो करके एक वेबसाइट है इनके जब नोटिफ़िकेशन आते हैं ना तो मैं वो कपड़े देखने लग जाता हूँ ख़ासकर कपड़ों के मामले में। या फ़िर जैसे कि मुझे अ, जूते हो गए या फ़िर अ, कोई अच्छे बहुत अच्छे पहनने वाले स्लिपर हो गए। तो उन क उनके जब नोटिफ़िकेशन आते हैं और वो 1 फ़ोटो के साथ आते हैं तो मैं उनको ज़रूर देखता हूँ। या फ़िर कोई जैसे टेक्नोलॉज़ी गैजेट होता है तो मैं तुरंत उसको देखता हूँ कि हाँ, क्या ऑफ़र मिल रहा है। जैसे हाल-फ़िलहाल में अभी उम एप्पल ने आईफ़ोन का लॉन्च किया आपने। तो मैं उसके नोटिफ़िकेशन जैसे ही फ्लिपकार्ट पे आए तो मैंने उसको देखा कितने का मिल रहा है, क्या है? मैंने उसको समझने की कोशिश की और मैं हमेशा यही करता हूँ बस थोड़े-से ये जो ये वाले ऐप्लीकेशन होते हैं ना जैसे कि अब आपको ट्रैवल नहीं करना है। फ़िर भी ट्रैवल वाले आपको भेज रहे हैं कि 10% फ्लाइट पे डिस्काउंट है। हुँ या फ़िर आप हॉलिडे पैकेज बुक करो, होटल में इतना डिस्काउंट उनको मैं नहीं देखता हूँ। और एक जो है ना ये फूड ऐप ख़ासकर जो ज़ोमैटो, स्विगी है ये बहुत अजीब से नोटिफ़िकेशन भेजते हैं मतलब एक बार तो मुझे आया था बारिश हो रही थी बाहर और अचानक से नोटिफ़िकेशन दिखा मुझे और वो वैसे लिखा था कि अ, बारिश हो रही है पकोड़े खाओगे क्या? मैंने कहा ये कौन मुझे पूछ रहा है मैं थोड़ा-सा कन्फ़्यूज़ हुआ। <chuckles> फ़िर उसको खोल के देखा तो वो ज़ोमैटो का <chuckles> ऐड था। तो ये लोग बहुत कन्फ़्यूज़ करते हैं तो इनको तो मजबूरी में खोलना पड़ जाता है।
हाँ। ओह हो। हाँ। <laughs> ओह! अच्छा। हाँ। हाँ। बार-बार परेशान करते हैं, बिल्कुल। हाँ। <laughs> <laughs> <laughs> <chuckles> आपको लगा शायद किसी दोस्त का ऐसा मैसेज आ गया बारिश यहाँ हो रही है उसे कैसे पता चल गया?
<chuckles> इसीलिए। <chuckles>
बहुत अच्छी बात कही सच में ब बहुत फ़नी बात है ये। <chuckles> पर देखिए आप जब भी किसी भी ऐप्लीकेशन से आप उब जाते हो। मतलब ब जैसे अभी-अभी आपने ज़ोमैटो, स्विगी का उदाहरण दिया जैसे मेक माई ट्रिप है, रेड बस है, है ना? बहुत सारी ऑनलाइन औ टिकट बुक करने के जो भी ऐप है। वो क्या करते हैं बार-बार अगर आपने एक बार भी ट्रिप बुक कर ली ना तो मतलब व्हाट्सऐप व्हाट्सऐप पे भी मैसेज डालने लगते हैं, है ना? मेल आने लगते हैं। तो वहाँ पे तो आप उसके मैसेजेस दिख-दिख के थक जाओगे। उतने भर-भर के वो डालते हैं, है ना? तो आप मतलब फ़िर उसको ऑफ़ वग़ैरह नहीं करते हो कि हाँ, चलो उनको ऑफ़ कर देना ठीक है ये बार-बार मतलब समय मेरा बर्बाद कर रहे हैं, आप कभी भी ऐसा करते हो?
हाँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, बिल हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। अवश्य। अ, हाँ, मैं करता हूँ मैं सच बताऊँ तो जैसे मुझे अ, खाली समय मिलता है ना तो मैं अपने जो भी मेरे व्हाट्सऐप होता है ना उसमें बहुत सारे मैसेज पड़े रहते हैं। ऐसे ही जो कंपनियाँ होती है ना? कम्प इनके स बहुत मैसेज मेरे पास पड़े रहते हैं और मैं उनको देखता जाता हूँ। और ये लोन वाले बहुत परेशान करते हैं आजकल मुझे। पता नहीं क्या हो गया है? मेरे में कम से कम 12 मैसेज तो व्हाट्सऐप पे ही लोन वालों के ही पड़े रहते हैं या फ़िर एसएमएस से नोटिफ़िकेशन आते रहते हैं इनके अ, कि ये लोन है आपके लिए इतना ले लो, वो लोन है इतना ले लो। इनसे बहुत परेशान रहता हूँ। तो हालाँकि मैं कोशिश करता हूँ।
ओह! हुँ। तो फ़िर कभी ली आपने लोन या नहीं ली? <laughs>
अ, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, मैं इसमें तो फ़िलहाल तो नहीं पड़ता। मुझे पता है कि वो एक तरीके का जाल है, जिसमें फँस गए एक बार, तो वो निकलना बहुत मुश्किल होता है। वो मतलब हुँ, मकड़ी के जाल से भी खतरनाक लगता है मुझको तो वो, सच बताऊँ तो। तो इ मैं उसको क्या करता हूँ अ, उसमें एक अनसब्सक्राइब करके एक विकल्प आता है अ, ईमेल में भी आता है और व्हॉट्सऐप में भी आता है, तो आप अगर उसको अनसब्सक्राइब कर दोगे, तो नहीं आता है। लेकिन वो क्या होता है कि आपका डेटा जो ना, वो दू वो कंपनी किसी और कंपनी को फिर साझा कर देती है, फिर वो कंपनी आपको मैसेज करने लगती है। तो मैं वो कोशिश तो करता हूँ कि उनको मैं अनसब्सक्राइब करता जाऊँ, ईमेल से भी, व्हॉट्सऐप से भी, हर जगह से, लेकिन वो किसी ना किसी तरह, वो आते रहते हैं, आते रहते हैं, डेटा इधर से उधर होता रहता है। अब आजकल पता नहीं, रियल एस्टेट में कहाँ से मेरा डेटा पहुँच गया है, उनके बहुत नोटिफिकेशन आ रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। <laughs>
सही बात है। फ्रॉड आजकल ज़्यादा चलता है। है ना? हाँ सही बात। अच्छा! हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ। <coughs> <laughs> <laughs> उसको लग रहा होगा शायद कि आप कोई भी <laughs> चीज़ खरीदना चाह रहे हैं शायद, है ना?
कह सकते हैं। <laughs>
बिल्कुल। चलिए, काफ़ी अच्छी बात आपने बताई। इसके आगे भी, देखिए, मुझे लगता है, बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन्स होते हैं, जो बहुत वाहियात वाले होते हैं। हमें पता भी नहीं रहता कि ये तो हमने कभी भी कुछ देखा नहीं था। ऐसे कैसे नोटिफिकेशन आ गए। है ना? वहाँ पे आप क्या करते हो मतलब फिर आपका दिमाग गुम जाता है कि, "अरे! यार, ये ऐसा आया कहाँ से?" है ना? जैसे कोई अश्लील चीज़ हो गई या इसके अलावा भी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो आपको पहली बार दिखती है, आपने शायद देखी नहीं क्योंकि मैंने जहाँ तक मुझे पता है, आप जैसे रील्स देखते हो या फिर कोई न्यूज़ का अ, चैनल वगैरह कुछ देखते हो, तो फिर उसी ही तरीके के मतलब रील्स वगैरह चलने लगते हैं। है ना? उसके बाद नोटिफिकेशन भी वैसे वाले आने लगते हैं, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप क्या करते हो?
हुँ। जी। हाँ। हुँ, बिल्कुल ऐसा होता है। अ, मतलब उससे छुटकारा पाने के लिए वैसे तो एक सेटिंग होती है फोन में, कि आप उसको जाकर ना अपना माइक ऑफ कर सकते हो। उसमें असल में होता क्या है कि जो भी बातचीत आपके आस-पास हो रही है, चाहे वो आप किसी भीड़ में हो, किसी मतलब समाज में हो, कोई जनता के पब्लिक के बीच में हों और वहाँ पे जो बातचीत हो रही होगी ना, तो सारे फोन ना का माइक हमेशा ऑन रहता है। तो वो आपकी बातें सुनता है। तो वो जब, आप बातें करते हो आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि आप घर में कुछ बात कर रहे हैं और अचानक से आप बात कर रहे हो कि नए जूते लेने हैं। वो कह रहा है कि अ, क्या कौन से लोगे? कोई चर्चा हुई आपकी, थोड़ी देर बाद आप इंस्टाग्राम खोलोगे, तो जूते का एड आ रहा होता है। तो मैंने तो फिलहाल यही किया है कि अ, मैं उसका माइक जो है मैंने सेटिंग में जाके ऑफ़ कर दिया है। तो अपने आप कोई भी डेटा वो कैप्चर नहीं कर सकता। ये सेटिंग आप कहीं देखोगे तो मिल जाएगी कैसे इसको क्या करना है, क्योंकि थोड़ा सा अंदर होता है, तो आपको जाना पड़ेगा। अलग-अलग फोन में अलग-अलग तरीके से होता है। तो इस तरीके से मैं इससे बचता हूँ।
हाँ। अच्छा, ये एक नई बात आपने बताई जो मुझे भी शायद नहीं पता थी, सच में कि ऐसा भी कुछ सेटिंग होता है। आप अपने हिसाब से अपने मोबाइल को अपने इशारों पे नचवा सकते हो। <laughs> काफ़ी अच्छी बात आपने बोली कि नोटिफिकेशन के निपटने के बहुत सारे ऐसे-ऐसे तरीके हैं, जो वाकई में आपने काफ़ी गहराई से मुझे बताए हैं इनके बारे में। तो देखिए आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपसे अगर मुलाकात हुई ना तो दोबारा ज़रूर हम जुड़ना चाहेंगे। आपका धन्यवाद।
जी। <chuckles> ज़रूर। ज़रूर, ज़रूर मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।